เขาไม่รู้ เขาไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ ตอบ ไข่ตอนบ กลัว กัน อะไรอย่างงี้ เราก็เลยออก แบบระบบ อะค่ะ ไปตรวจจับให้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอะไรที่สนุกดี
อือฮึ ค คือเหมือนแบบตอนนั้นเป็น เอ่อ ออกแบบระบบเพื่อไปจับบู ว่า แม่ปูจะออกไข่เมื่อไร? อะไรอย่างงี้เลยเหรอ? อืม
ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็ทำให้มันไม่รบกวน ไม่รบกวนแม่ปูอะค่ะ เขาไม่ชอบแสงอะค่ะ เขาจะต้องอยู่ในที่มืด ฉะนั้น เราก็เลยใช้พวกอินฟราเรดเข้าไปค่ะ
โอ้
รังสีอินฟราเรดเข้าไปแบบ
ครับ
ไปจับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เขียนโปรแกรมว่า เออ ถ้ามี ตรงที่ขยาย แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม โอเค โอเค ๆ น น่าสนใจ เลยนะครับผม
ใช่
ครับผม
มันมี พรอเจกต์ อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะ?
ในส่วนของพวกพรอเจกต์ต่าง ๆ เนาะครับ เนาะ ผม อ ผม เออ นึกถึ มีอะ มีย้อนตอน มหาลัยอันหนึ่งก็เหมือนกัน ก็น่าสนใจ ก็มีแบบว่าทำเป็น เหมือนว่าจะทำเป็น เอ่อ อ่า คอร์ส หรือว่า คลาส ส สำหรับ เอ่อ ภาษาอังกฤษนะครับผม ให้ ให้แบบ แบบ น้อง ๆ ตอนนั้นอาจจะเป็นพวกปี 1 อะไรเงี้ย เป็นแบบว่า เป็นแคมป์ แคมป์แบบ English Camp อะไรเงี้ย ก็ เอ่อ ตอนนั้นอาจจะอยู่ช่วงปอ ส อ่า ปี 3 ปี 4 แล้ว แล้วก็มี โอกาสแบบ อืม แบบเตรียมแบบว่า แคมป์ภาษาอังกฤษนะครับ ผมก็แบบว่าได้เตรียมกับทางเพื่อน ๆ เหมือนกันว่า เฮ้ย เราจะออกแบบยังไง? มีกิจกรรม อะไร บ้าง? นะครับผม ก็ เอ่อ เหมื่อ เหมือนว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกิจกรรมว่า ให้มี คุยซัส เอ่อ สนทนา กัน มีเล่นเกมกัน แล้วก็พยายามปรับให้เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็แบบ เออ ให้พยายามแบบว่าไม่ต้องยากมากเนาะ เออ จะได้ เพื่อจะได้ <sniffs> สื่อสาร กันแบบ อึ ในเบื้อง ต้น แล้วก็เน้นแบบเล่นเกมกันสนุก ๆ นะครับผม ก็ เลยมองว่า เออ เป็นที่ว่า ถึงแม้ว่า มัน เราไม่ได้ทำแบบ แบบยาก ๆ ซับซ้อนอะไรมาก แต่แบบ ตอนนั้นมัน ก็แบบสนุก ประทับใจ แล้วนะครับผม
อ๋อ อ๋อ อ้อ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อือ ๆ
ของคุณบ้านมีเพิ่มเติมไหมครับ? หรือว่าอยาก อยาก เฮ้ย คุย detail ของอันเดิม เมื่อกี้ที่บอกว่า เฮ้ย ไอ้โครงงานเมื่อกี้
อืม ใช่ค่ะ อ๋อ จริง ๆ อาจจะอย่างอื่นแทน ที่แบบว่า
ผม
แสดง งะ คะ มี ส เคย เคยแสดง ตัวค่ะ
ครับผม
แต่ว่าเหมือน แบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ คือ เป็น วิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง แล้วก็
อืม อ๋อ ครับ
เอ่อ อะ จะมีหลายหน้า ใช้สกิล วาดรูป ไม่ค่อยมีอะค่ะ ถะ ของแต่ละคน มาแบบ
อา ครับผม <chuckles> ครับผม อา ๆ ๆ อ๋อ frozen ใน บ้าน เลย ใช่ไหมครับ? อา ครับ
มั่นค่ะ แล้วตอนนั้นคือ ใช่ แล้วต้อง ลั่น

ใช่ค่ะ ๆ คือทักษะการทำงานในที่แบบ เพราะว่า เวลาทำงานแน่นอนจะต้องมี
เออ เนาะครับเนาะ อืม ใช่
เออ แล้วแบบ มันก็ต้องมานั่งคิดว่า เฮ้ย
อืม ถูกต้อง ถูกต้อง เลยครับผม
ใช่ อันนั้นเป็นอะไรที่ยากที่ สุด
อืม
ดีนะคะ ก็ ไม่ก็ไม่ มันทำให้เป็นทักษะที่แบบว่าติดตัวมา
อา ใช่ ๆ เอ่อ ไอ้ พ ตรงนั้นผมว่า ผมก็เห็นด้วยนะว่า ไอ้ ไอ้ทักษะบางอย่างอะ ถ้าเราไม่ได้ทำตั้งแต่สมัยเรียนอะ มันก็ไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งหลายเรื่อง เนาะ ตั้งแต่จนถึงปัจจุบันเนาะครับเนาะ ใช่ บางทีแบบว่า เฮ้ย เราก็ไม่รู้หรอกว่ามัน มันจะได้ ใช้ไหม แต่บางที อ่า การที่เราได้ทำได้ อ่า ได้ทำกิจกรรมบ่อย ๆ ชั้นเรียนบ้างกับ เพื่อนบ้าง มันก็ค่อย ๆ ติดตัวเรามาแบบ อ ไม่ทันรู้ตัวเนาะครับเนาะ แล้วพอ พอโตมา หรือว่าตอนช่วงทำงานเราก็มีโอกาสได้ใช้มันเนาะครับเนาะ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ นี่ว่า อ เห็นเลยด้วย คือ คิดว่ามา เป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญ คัน ก็ตอนนั้น เอ่อ อาจารย์ จารย์สั่งให้เราทำทำไมนะ?
ใช่ ๆ ใช่ไหมครับ?
อาจารย์ ท ทำงาน กลุ่ม ไม่ได้ ใช่ แต่ว่า สุด ท้ายในโลก เอ่อ พอโตมาถึงได้รู้ว่า เออ เราเลือก
อืม อืม ถูกต้องเลยเนาะครับเนาะ
อะไรอย่างเงี้ย ต้องทำงานให้ได้ ทุกคน ใช่ค่ะ ใช่
เออ ใช่ แล้วก็ต้องค่อย ๆ ปรับตัวเนาะครับเนาะ โอเค
แต่ว่า ส แฮปปีมาก ๆ ค่ะที่ได้มาคุยกับคุณหมวกใน เรื่อง ของพรอเจกต์ที่เคยทำมาในห้องเรียน ในโรงเรียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนุกมากที่ได้แบบ
อา อ ครับ เช่นกันครับผม โอเค ขอบคุณมาก ๆ เลยได้มาคุยกันวันนี้นะครับ ไว้ไม่โอกาสได้คุยกัน topic ใหม่นะครับผม ขอบคุณ
ค่ะ

อือฮึ ครับ
อ๋อ โอเค ดีค่ะ ดี
อา ของคุณบ้าน อืม วันนี้ออกไปข้างนอกไหมครับ ออกไปทำงานข้างนอกหรือเปล่าวันนี้?
อือฮึ วันนี้เหรอคะ วันนี้ วันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยค่ะ วันนี้ อ้อ จริง ๆ มีออกไปซื้อ ไปซื้อข้าวอะค่ะ แค่อย่างเดียวเลย ที่เหลือก็กลับมาทำความสะอาดบ้านค่ะ
ครับ เออ ครับผม แค่อย่างนั้นอย่างเดียวเลย อา โอเค วันนี้เราจะ โอเค วันนี้จะมาชวนคุณบ้านคุยเรื่อง เอ่อ ว ว่า เฮ้ย เคยมีความสุข ตอนที่แบบตอนเรียนว่าทำพรอเจกต์กับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนไหม? แล้วก็ แบบว่า เออ แบบเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับผม อยากลองถามคุณบ้านอะครับผม?
ใช่ อา อ๋อ ได้ ค่ะ เอ่อ จริง ๆ มีค่ะ มี มีพรอเจกต์หนึ่งที่สนุกมาก แล้วก็มีความสุขมาก คือพรอเจกต์วิทยา ศาสตร์ พรอเจกต์วิทยาศาสตร์ ใช่ค่ะ เป็น เป็นโครงงานอะค่ะ
ครับ อือ ๆ ครับ วิทยาศาสตรเนาะครับเนาะ เออ ๆ ครับ ครับผม
อ่า เป็นการทำโครงงานกับเพื่อนอีก 2 คน แล้วก็ตอนนั้นคือทำโครงงานเกี่ยวกับ เอ่อ ปูทะเลอะค่ะ อา เป็นการเอาแบบ
อือ ๆ ๆ อืม ครับ ครับ ปูทะเล
วิทยาศาสตร์ เอ๊ย ไม่ใช่สิ เอาอะไรนะ พูดว่าอะไรนะ เอ่อ Programming ค่ะ ให้ประสบการณ์การเพาะ
ครับ อืม เป็นไงบ้างครับตอนนั้น?
เพาะ ปูทะเลอะค่ะ อา ตอนนั้นก็สนุกค่ะ เป็นพรอเจกต์ที่แบบแปลกใหม่ดี แล้วก็ เหมือนถาม เพราะว่ามีปัญหาอะไรบ้างในคณะประมง? เขาบอกว่า ปลา แม่ ปู
โอ้ ครับ อืม

ใช่ค่ะ แล้วแต่แบบว่าบางทีเราพูดไปแล้ว คนก็มองภาพไม่ออกว่า "เฮ้ย ปูออกไข่นอกกระดอง มันออกยังไงนะ" อะไรอย่างเงี้ย คือเราต้องทำยังไงก็ได้ ให้ ให้เราพูดกับปาก แล้วถ้าเราไม่มีสไลด์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราต้องทำให้ได้ เขาต้องนึกภาพออกให้ได้ อืม
อา อืม ๆ ครับผม เออ เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ เออ ผ ผมค่อนข้างเห็นด้วยเลย ไอ้พวกทักษะที่ได้เนาะ พวกเนี้ย ส เอ่อ พรีเซนต์ พวกการสื่อสารเนี่ย แบบว่า ส พอเรา ก พอเราโตขึ้นแล้ว หลัก ๆ มัน เราต้องใช้ ไอ้ ไอ้พวกเนี้ย เป็นหลัก ๆ เลยเนาะครับเนาะ อืม
ใช่ ส่วนใหญ่ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ
ครับ
ใช่ มัน เป็นทัก ษะที่มันติดตัวมา จน จนถึง ปัจจุบันนี้อะค่ะ แบบยังต้องมี ทักษะ การ ประ สาน งานนู่นนี่นั่น หรือว่าทักษะ การ เอ่อ ให้คนเข้าใจง่าย ๆ อะค่ะ มันยังจำเป็นต้องใช้อยู่ตลอด ๆ ค่ะ
อืม ใช่ ใช่ ครับ แล้วก็อีกอันหนึ่ง ผม ช ผมว่า เฮ้ย ผมว่าเราก็แบบเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเหมือนกันเนาะ คือแบบเวลาเรา มันก็จะช่วยสอนเราว่า เวลามีปัญหา หรือว่าเจอแบบว่า เอ่อ โจทย์ที่มัน เรา อืม มันอะไรยาก ๆ มันก็คือมันก็สอนเราตั้งแต่ช่วงนั้นเนาะว่า เรา เวลาเราเจอปัญหาจริง ๆ เราจะแก้ยังไง ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาที่แบบว่า เฮ้ย มัน เราไม่ ไม่คาดคิดว่าจะเจอนะครับ ทั้งในเรื่อง อาจจะเป็นการ เอ่อ การพรีเซนต์เนาะ หรือการนำเสนอ การทดลอง นะครับผม เอ่อ คุณบ้านเคยแบบว่าเคยเจอปัญหาใหญ่ ๆ ไหม? แล้วก็จัดการมันยังไงได้บ้างไหม?
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ โอ้ ปัญหาใหญ่ ๆ เหรอคะ? จริง ๆ ถ้าทำ งานกลุ่ม ใหญ่ คือ คือ คือ แบบว่า ก็เลยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะ ต้อง
เออ ๆ ๆ เห็นด้วย ๆ
ก็ต้อง ต้อง ต้องมาแบบ
ครับ
ฟัง ทั้ง 2 ฝ่าย ทุกฝ่าย คืออยากได้ความคิดของตัวเอง ใช่ไหมคะ อยากทำ การแสดง แบบนี้ แต่ทางนี้อยาก เอ่อ แล้ว ในฐานะตอนนั้นเราเป็น หัวหน้าห้องด้วย ต้อง มา
อืม ๆ ใช่ ๆ เออ ๆ อือฮึ อ๋อ
ต้อง มา
ว่าตกลงว่า เฮ้ย ว่าแบบไหนถึงจะ อา ใช่ ๆ
อืม หา ส่วนที่มันดีที่สุด แล้วก็ทำออกมา ให้มัน ให้มันถูกใจทั้ง 2 ฝ่ายอะค่ะ ใช่ อันนี้ อ ยากที่สุด ก็คือคุยกับคนเนี่ยแหละค่ะ
ครับ ครับ อ๋อ ใช่เลย ข้อนี้ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันเนาะว่า ไอ้พวกการจัดการ กับคนเวลา อือ ประสานงานกับหลาย ๆ ฝ่าย หรือว่าประสานงานกับคนเยอะ ๆ ใช่ไหมครับ ที่มัน มันเป็นค่อนข้างแบบยากนิดหนึ่งเลย อือ อือ ผม
อืม ค่ะ ถูกต้องค่ะ

ใช่ ต้องไหว้ พระ ป ส อะไร อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เพื่อน ๆ ก็ แสดงออกมา ดี แล้วแบบมัน สนุก มาก แล้วก็อา จารย์ การช่วย
ครับผม ครับ ครับ ครับ
เอ่อ พรอเจกต์นี้ ทุกคน ได้คะแนนเต็ม แล้วคะแนนเต็มของพรอเจกต์นี้มันคือ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะค่ะ เออ
อืม มันก็ โอ้โฮ ได้ มันได้คะแนนเยอะเลยนะครับเนาะ ครับผม
เยอะ มาก แล้วตอนนั้นทุกคนได้แบบ ใช่ค่ะ ทุกคนได้ เกรด ดีมากเลยวิชา นี้
อืม ครับ
เป็นอะไรที่ตลก สนุก เอ๊ย ไม่ใช่ สนุกดีค่ะ
สนุกเลยใช่ไหม? แล้วก็ ป เลยประทับใจด้วยใช่ไหมครับตรงนี้?
ใช่ค่ะ ใช่
อืม
แล้วแบบว่าเพื่อนเขาแต่งได้แบบ ตลกดีอะค่ะ
ก็เหมือนว่า เฮ้ย เพื่อนก็พยายามแต่งเป็น ให้มันตลก ห ดัดแปลงไปใช่ไหมครับว่า ไม่ใช่แค่ ส อ แบบว่า ส อ่า สนุกอย่าง เดียว อะไรแบบนี้ไหมครับ?
เออ ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็ อ มัน ออ น็อต ค่ะ ละครเวทีใช้เวที ค่ะ แล้วก็ ใช้ การเดิน ใช้แบบว่า เอ่อ คนดูเป็นส่วนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคนดูก็แบบชอบ มาก อะไร แล้วก็
ครับ ๆ ครับ อือฮึ ก็แบบ ก็เลยประทับใจตรงนี้เลยใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ อืม แล้ว
ครับ
ค่ะ แล้ว คุณหมวกคะ มี มีพรอเจกต์อื่น ๆ ที่แบบประทับ
อือ ในห้องเรียน จริง ๆ ครับ จริง ๆ แล้วก็จะชอบก็ไอ้พวกการทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับว่า เอ๊ย มัน มันก็มีแบบหลากหลาย ที่มัน เมื่อก่อนมันมีเป็น เป็นคล้าย ๆ ห้องแล็บเนาะ มันก็มีทด ทดลองนู่น ถ เอ่อ นู่นนี่นั่น สารเคมีบ้าง อะไรแบบ บ้าง พอ พอจำได้พวก ตอน ม. ปลายเราก็มีเรียนพวกไอ้ เอ่อ ชีวะ ฟิสิกส์ ไอ้ ย พวกเคมีน่ะเหมือนกันนะครับเนาะ เออ ผมก็อาจจะจำได้ไม่ละเอียด ไม่เปะ ๆ เนาะ พวกไอ้ ไอ้การทดลองอะ แต่ก็แค่จำความรู้สึกได้ว่า เฮ้ย มันก็ตื่นเต้นดีเนาะ ก็ทำกับ เพื่อนแบบว่า เออ มันจะมี เอ่อ พวก เอ่อ อะไรนะ ที่มันถ้วย อ แก้ว Beak Beaker อะไรไม่รู้จำไม่ได้ จำ ส <chuckles> จำศัพท์ได้ไหม? ไม่ชัดแล้ว แล้วก็มีการ เอ่อ เป็น ล หลอดทดลองวิทยาศาสตร์มาต้มน้ำ อันนี้อุณหภูมิเท่านี้ แล้วก็แบบว่า เออ เอ๊ย ผมว่ามัน ตอนเราเด็ก ๆ มันก็ดูแบบตื่นเต้นดีนะว่า มันมีแบบว่าไอ้พวก เอ่อ การทดลองแบบนี้อะ ผม แล้วผมก็ว่า เฮ้ย เอ มันก็ เอ่อ มันก็ อ่า ในแง่ของการที่มันช่วยพัฒนาทักษะเรา คือเหมือนว่าพอเรา เอ่อ โตขึ้นเนาะ ไอ้ตู้วิทยาศาสตร์มันก็เหมือนว่า เอ๊ะ ถ้าเราจะทำอะไรอะ เราอาจจะต้องแบบว่า
ใจ แต่ว่าเนื่ย ส สมัย เรียนล่ะ ค่ะ อา อา อือ ๆ อ๋อ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ